อา จริง ๆ การออกกำลังกาย ม ทั้ง 2 แบบ มันก็ดีอะค่ะ เพราะมัน เพราะแบบ <tsk> การออกกำลังกายมันก็ดีอยู่แล้วอะ แต่ว่ามันอยู่ที่ลักษณะของแต่ละคนเนาะ เหมือนอย่างคนในเมือง เนี่ย ก็อาจจะ ใน คอนโด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันก็จะมี <tsk> มันก็จะมีที่ออกกำลังกาย ใช่ไหมอะ เขาก็อาจจะไม่มีทางเลือกเนาะ ก็อาจจะต้องไปยิม อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ได้ออกกำลังกายก็ถือว่าดีอะค่ะ ล ล แล้วแต่ว่าเหมือนอย่าง เราที่ แบบ มี มีพื้นที่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบ มันก็ดีเนาะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ยามเช้ายามเย็น อะไรอย่างเงี้ย อืม ถ้าเป็นที่กรุงเทพ เขาก็แบบอาจจะมี ควันพิษอะไรเยอะ ด้วย อะตัวเอง ใช่ ๆ อาจจะดีกว่า ใช่ แต่ก็แบบ อ อย่างว่าเนาะ ในยิมก็ ส่วนใหญ่ก็ เป็นคอนโด หรือไม่ก็ต้องแบบจ่ายเงินเป็นสมาชิก อะไรอย่างเงี้ย ก็เสียค่าใช้จ่ายไปอีก อืม แล้ว
อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เออ ใช่ค่ะ ใช่ ในยิมอาจจะดีกว่า <chuckles> อืม ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เห็นด้วยเลยค่ะ ส่วนตัวมองว่า ถ้า ออกกำลังกายกลางแจ้ง มัน ส่วนตัวรู้สึกแบบแฮปปี กว่า มาก ๆ เพราะว่ามันทำร่วมกับคนอื่นได้ด้วย แล้วก็ แล้วก็ เอ่อ มันได้สูดอากาศด้วย ใช่ค่ะ
อืม อือ ใช่
แล้วอากาศแถวบ้านมันค่อนข้างจะโอเค <chuckles> แตกต่างกับในเมืองหลวงด้วย ก็เลยแบบว่า ใช่ อยากออก อยากออกกำลังกายด้านนอกมากกว่าค่ะ ใช่
ใช่ ๆ เหมือนกัน ค่ะ ที่บ้านก็เหมือน ล แล้ว แล้วปกติขับ จักรยานเนี่ย ไปขับ แถวไหนคะ?
เออ ล แถว แถวบ้านเลยค่ะ ที่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกัน แต่ว่าใกล้ ๆ หมู่บ้านก็จะเป็น เป็นฟีลแบบว่าเขื่อนอะค่ะ ก็จะไปขี่รอบเขื่อน อะไรอย่างงี้
อ๋อ ดีจังเลย <chuckles> เนาะ อยู่ใกล้ ๆ น้ำยิ่งแบบ โอ๊ย เฟรช มาก ค่ะ
เออ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ แล้ววิ ยิ่งแบบมาออกกำลังกายช่วงเย็น ๆ อะไรอย่างเงี้ย อากาศกำลังดี <chuckles> แล้วคนในหมู่บ้านก็ ก็ออกมาเดิน ออกมาแบบแกว่งแขน บางทีเขาก็ เขาก็พายเรือกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม โอ๊ย น่าสนุกจังเลยค่ะ
ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ สนุกค่ะ
อืม ถ้าอย่างงี้แบบเวิร์กกว่าในยิมนะคะ <laughs>
ใช่ค่ะ ยกเว้นวันฝนตกเนี่ย ค่ะ จะเสียดาย ไม่ได้ไปออกกำลังกาย ใช่
อืม แต่ข้อ เสีย ของภาคใต้ คือ ฝนมันจะตกเยอะ
ใช่ค่ะ เห็นด้วยเลย
แล้วแบบยิ่งหน้าฝนเนี้ย ตอนเช้ามันก็จะสว่างใช่ไหม พอตอนสักบ่าย ๆ เนี่ย มัน มันเริ่มมืด ๆ แล้ว อืม มัน มันข้อเสียมันอยู่ตรงเนี้ยเนาะ อัน อันนี้ก็เลยแบบ ถ้าคนที่ออกกำลังกายจริง ๆ อะ ต้องย้าย ย้ายตัวเข้าไปใน ยิม <laughs>
อา ใช่ ใช่ค่ะ

ใช่ค่ะ ๆ ส่วนตัวก็ชอบ ชอบอย่างงั้นมากกว่าค่ะ แล้วตัวคุณบ้านเอง เวลาออกกำลังกายกลางแจ้งอะค่ะ จะออกกำลังกายแบบไหนอะคะ? แบบว่าวิ่งหรือว่าเล่นกีฬา?
อืม ส่วนใหญ่ก็ ก็จะวิ่งค่ะ แล้วก็เดินออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม
หรือไม่ก็แอโรบิก อะไรอย่างเงี้ย ตอน มีชาวบ้านที่เขาเต้น อะไรอย่างเงี้ย ก็สนุกดีค่ะ
อ๋อ ค่ะ
แล้วคุณหมวกล่ะคะ เล่น เล่นอะไรบ้างกลางแจ้ง? อืม น่าสนุกจังเลยอะ ขี่จักรยาน
ก็ ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเหมือนกันค่ะ แล้วก็ขี่จักรยาน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ <chuckles> ใช่ ขี่จักรยานนี่บ่อย บ่อยมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่ามัน หือ
แล้ว แล้วปกติ อ แล้วปกติคุณหมวกเนี่ย จะออกกำลังกาย ในช่วงเวลาไหนคะ?
เออ ส ส่วนใหญ่จะออกกำลังกาย ช่วงเย็น ๆ เลยอะค่ะ แบบ 5 โมง 6 โมงเย็น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ดีค่ะ ไม่ร้อนเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วคุณบ้าน ก็คือออกกำลังกายช่วงไหนคะ?
ก็ อ อืม อ <laughs> แล้วแต่สถานะของการนอนอะนะคะ ถ้านอน มีช่วงเวลาไหนที่รู้สึก โอ๊ย แอ็กทิฟ ตื่นเช้าก็จะไป ตั้งแต่ตี 5 เลยค่ะ <laughs> ก็ไปตี 5 เนาะ แล้วก็แบบ แต่ แต่ว่าที่บ้า แถว ๆ เนี้ย มันเป็นชนบทตัวเอง ก็เลยแบบ อืม มันยังไงอะ ตี 5 นี่แบบคนเต็มเลยอะ <chuckles>
โอ้โฮ โอ้ อ๋อ
พรึ่บ คนพรึ่บ ช
จริงเหรอคะ? ตี ห้า คือออก ตื่นมาออกกำลังกายกันแล้วเหรอคะ?
ใช่ เพราะว่าแบบคนแถวนี้ เขาก็จะมีแบบอาชีพแบบตัด ส มีสวน ยาง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะ ตื่นกันตั้งแบบตี 3 ตี 4 อะไรอย่างเงี้ย พอตี 5 แบบ โอ้ คนเต็มสนามเลย พอ 7 โมงเช้านี่ไม่เหลือใครแล้ว
อ๋อ อ๋อ คุณบ้าน อ เป็นคนใต้เหรอคะ? หรือว่า
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เราอยู่ภาคใต้ อ๋อ เหรอคะ? <laughs> ที่แถวนั้น แถวนั้นตัดยางไหม? <laughs> เออ อ๋อ ๆ ใช่ไหม เขาก็จะตื่นเช้า ๆ เนาะ
อ๋อ เหมือนกันเลยค่ะ <chuckles> ใช่ <chuckles> ตัดยางเหมือนกันค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ อ๋อ เออ ใช่ เออ ก็ใช่ ใช่ค่ะ <chuckles>
<laughs>
แล้ว เอ่อ คุณหมวก เอ๊ย ไม่ใช่คุณบ้านนะคะ มองว่าการออกกำลังกายกลางแจ้ง มีประโยชน์กับสุขภาพจิตยังไงบ้างอะคะ? ถ้าเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายในยิม

อ๋อ
อืม ตั้งแต่แผ่นดินไหวเนี่ย <laughs> อะไรก็ไม่รู้แปลก ๆ <clears throat>
อ๋อ อ๋อ ใช่ ๆ เออ ใช่ แพะ แผ่นดินไหว เพิ่ง <chuckles> เพิ่งผ่านไปเอง
ใช่ แล้วมันก็ยังไม่หมดอะค่ะ มันก็จะแบบมีบางที่เนาะ อย่างเช่น ที่กระบี่เนี่ย มันก็เพิ่งไหวอีกเนาะ แต่ว่าอาจจะไหวเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ แล้วก็มีแผ่นดินแบบยุบลงไป ด้วยอะค่ะ แบบประมาณ 4 ไร่อะ คุณ หมวก
ค่ะ อือ ค่ะ ๆ อ๋อ ใช่ค่ะ อุ๊ย ที่กระบี่เหรอคะ?
ใช่ ๆ เพิ่งออกข่าวเมื่อ เมื่อวาน มั้ง อืม
อ อ๋อ โอ๊ย จริงเหรอ? ไม่ได้ตามเลย โอ้โฮ
ใช่ แล้วก็ ที่ภาคเหนือ มันก็จะแบบมีสั่น ๆ บ้าง อะไรอย่างเงี้ย
โอ้โฮ ใช่ เห็น เห็นกรุงเทพก็มีตึกถล่มลงมาด้วยใช่ไหมคะ?
อืม อันนั้นมันเสาะ มัน สอง อาทิตย์ ที ใช่ ตอนนี้ก็ เขาก็กำลังเก็บซากอยู่จะ จะเสร็จแล้ว <laughs> ใช่ค่ะ
ตามข่าวอยู่ อันนั้นคือสักพักแล้วเนาะ ใช่ค่ะ ข่าวช้ามาก เลย ที่ยุโรป อ๋อ
ก็ ช
โอ้โฮ
ก็ ก็ตั้ง ตั้งแต่ แต่ว่าตั้งแต่ ตั้งแต่แผ่นดินไหวมาอะ อากาศมันแบบ มันแปลกอะคุณหมวก คือแบบจากหน้าร้อน ร้อน ๆ แบบฝนตกทุกวันเลย นี่ไม่เข้าใจเลยว่า มันหน้าฝน หรือหน้าร้อนเนี่ย <laughs> ช ใช่
เฮ้ย จริงเหรอคะ? คือเห็นแบบ หนาด อาจจะอยู่ ค คนละจังหวัด เห็นพ่อแม่บอกที่บ้าน ที่บ้านเขาบอกว่าร้อน <chuckles>
ร้อนมันก็ร้อนอะ มัน
ที่บ้านเขาบอกว่าร้อน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขา เขามีฝนบ้างไหม เขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเลย
อ๋อ มันอาจจะร้อนเนาะ ร้อนอ้าว ๆ แต่ว่าก็ไม่แน่ใจ บางทีก็ตก บางที่ก็ อืม อาจจะไม่ตกมั้งคะ
เออ เป็นไปได้ค่ะ เป็นไปได้ แต่ว่าเห็นด้วยว่าอากาศแปรปรวนมาก อย่างแบบ
ค่ะ ๆ
ปีที่แล้ว หรือว่าปีนี้จำไม่ได้อะ ช่วงหน้าหนาวอะ ค่ะ คืองงมากว่า
อืม
หนาวมากเลยค่ะ ที่บ้าน คือปกติมันจะไม่ได้ หนาว แม้จะเป็นหน้าหนาว ใช่ค่ะ แต่ว่ารอบนี้ก็คือหนาวมาก ๆ แบบงงเลยอะค่ะ
อ๋อ อ๋อ อันนี้มันเย็นใช่เปล่า? อ๋อ โอ๊ย ใช่ แล้วแบบ แต่ว่ากลัว <tsk> คืออากาศมันแปรปรวนไม่เท่าไร แต่ว่ากลัวจะไม่สบายเอาอะค่ะ อืม ช่วงนี้คนไม่สบายเยอะมากเลยอะ
อ๋อ อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ ๆ ท ที่บ้านก็เหมือนกันเลยค่ะ
นี่แหละ เลยต้องออกกำลังกายกันเนาะ <chuckles>
อะฮะ ก็ เอ่อ <chuckles>
<laughs>
ก็ช่วงนี้อาจจะต้องออกกำลังกายในยิมไปก่อน เนาะคะ
ใช่ ค ใช่ค่ะ ต้องออกกำลังกายในยิมไปก่อน
ใช่ค่ะ ก็ ค่ะ วันนี้ก็ ขอบคุณมากเลยค่ะ <chuckles>
ขอบคุณ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดี